Ah, actually hindi. Actually, ano nga, eh, parang nahihiya ako sa asawa ko no'ng time na na-scam kami kasi, parang ano, ah, umabot ng 100K 'yong na-scam sa'min. So, um, parang sabi ko sa asa parang ako pa 'yong nanghihiya sa kanya na ano, "Pasensya na kasi na-scam ako", 'pos malungkot ako, siyempre malaking halaga din 'yon. Tapos ang sabi niya lang sa'kin, ah, "Okey lang 'yan, kikitain pa rin naman natin 'yan". So, ano, 'yong ine-expect ko sa kanya is magagalit siya, kasi nga na-scam kami, and pera 'yon, so, parang ano, na-relieve ako no'ng sinabi niya sa'kin na, ah, "Kikitain pa rin naman natin 'yan". So, no'n pa lang parang nasabi ko, "Oo nga 'no, tama ka naman". So, ayun na, parang after no'n, hindi ko na ano, hindi ko na masyadong inistress 'yong sarili ko, dahil do'n sa scam na nangyari.
Mm. Mm. Mm. Hmm, laki naman, mm. Mm. Mm. Totoo. Totoo. Hmm. Mm. Hmm, totoo. Mm. Mm. Oo, at saka, ah, masuwerte ka, na nagkaroon ng anong ganiyang partner na napaka-understanding 'no, 'tsaka hindi ano, hindi madamot sa mga kinikita niya, talagang sa'yo dumidiretso. Eto naman, ano 'yong mga ano, ano 'yong mga pagkakataon na, kumbaga, kailangan mong gumawa rin ng paraan, para maipakita sa kanya 'yong appreciation mo sa kanya, dahil sa mga ginagawa niya para sa, iyo at tsaka sa, sa pamilya niyo?
Ah, pero pinakaano ko lang din kapag, halimbawa, may mga request siya na, halimbawa may gusto siyang ano, may gusto siyang bilhin, na talagang gamit 'no, kagaya niyan, parang last time, kasi bihira lang din siyang mag-request eh, ng mga ganiyang gusto niya talaga, eh. Parang nag-request siya ng bento box, do'n sa motor. Parang sabi niya, "Baka puwedeng ano na lang, regalo mo sa'kin sa Pasko", bento box nga daw. Sabi ko, "Bakit Pasko na ba?" <chuckles> Pero, ano naman, um, pinag-iisipan ko naman na din kung, ano 'yon, kung pa'no is gu parang gusto ko kasi, in a way na, masu-surprise din siya, eh, ngayon. So, parang gano'n 'yong
Hmm. Mm. Mm. <clicks tongue> Oh, okey. Mm, mm, <clicks tongue> hmm. <chuckles> Mm. Call. Mm, mm. Parang hindi ka muna iimik, para, oh, pa para an
<chuckles> Oo, parang ano-ano ko muna siya, aasar-asarin ko muna siya, tapos saka ko siya o-order-ran ng bento box talaga.